It set your mood kasi, alam mo 'yon. Ako kasi, ha, positibo akong tao. 'Pag gising ko sa umaga, gusto ko positibo agad, kasi you're at you're attracting the positive energy, right? 'Yon, 'yong gano'ng moment. Gano'n ko sinisimulan 'yong araw ko palagi. Para at least for the whole day, alam mo 'yon okey ka, okey 'yong mood mo, grateful mga gano'n. Tas 'yong mga simpleng ginagawa ko, 'yon kasi 'yong mga bagay na simpleng nagpapasaya para sa 'kin. Kasi ako kapag kunwari, 'di ba minsan 'pag stress na tayo sa trabaho, pagod o kung ano man 'yan na hindi natin kontrolado. 'Di ba may mga bagay kasi na hindi natin nako-control or hindi natin kontrolado, pero kasi 'di ba? It helps do'n sa mental health natin, sa emotional, 'yong paglabas-labas, fresh air. Ayun, 'yon kasi 'yong madalas kong ginagawa, um, ako kasi 'yong tao na tatambay ako sa isang coffee shop, tapos magmu-music, magkakape, 2 hours, 'yong mga gano'n. Masaya na ako do'n.
Tama. Yon. Totoo, totoo. Tama. Totoo. Mismo. Totoo, totoo. Tama. Tama. 'Yon. Tama. Oo.

Oo naman, oo naman. Lalo na kapag siguro kasi 'yon lang yung pinagkaiba, pero alam mo naman 'yon, dito sa Pilipinas kapag lumabas ka pala lumabas ka ng bahay niyo, ang dami mo ng puwedeng gawin. Pero ako kasi tuwing umaga, 'yan nga yung mga simpleng bagay na ginagawa ko, 'yan, magkakape ako tapos ayan, magmu-music, sasabayan ko ng music. Siyempre muni-muni muna to set your mood. <chuckles> 'Di ba para medyo masaya naman yung mood mo tapos ayan nag-e-exercise din ako. So pero yung pinaka exercise ko naman either ayun, jogging or walking. Kasi dito sa'min ha, share ko na lang, may malapit kaming parke.
Oo. Totoo. Oo. Yan. Tama, tama. 'Yon, gano'n. Tama. 'Yon, oh, 'di ba?
Kaya ang dali-dali lang alam mo yung wala nang dahilan para tamarin ka kasi parang 'onting lakad lang nando'n ka na, ayan. Ganyan yung ginagawa ko. Pero kasi minsan 'pag pagod sa trabaho hindi ko siya madalas ginagawa, pero tina-try ko siya at least 2-3 times a week, ayan. <exhales> Oo.
Oo, 'yon ang maganda. Oo. Puwede na 'yon. Oo, puwede na 'yon, 'di ba? Basta
'Di ba? Ang mahalaga din may exercise, may activity ka na ginagawa. Hindi yung nakahiga lang ako maghapon lalo na ngayon rest day ko, 'di ba?
Mismo. Tama.